Allora, ti volevo, ehm, chiedere, ehm, un argomento, diciamo, molto attuale e anche, ehm, molto dibattuto insomma, se, ehm, ti capita mai di, ehm, controllare o comunque sia, ehm, utilizzare lo smartphone mentre sei in compagnia di, ehm, amici o familiari.
Guarda è un bruttissimo, bruttissimo vizio che ho, quindi sì, ehm, mi capita spesso di di di averlo sempre sotto mano, ecco. Per quanto io tenga sempre il telefono in silenzioso, quindi uno dice: "Non è che suona", sai, ci sono notifiche che ti distraggono e che magari quindi anche se sei in compagnia ci butti l'occhio, no, perché a me non piace in realtà essere contattata, cioè avere i suoni, i rumori che mi infastidisco, però in realtà ce l'ho sempre, sempre, sempre vicino, lo tengo sul tavolo. Sto provando ultimamente a andare contro, no, a questa mia tendenza.
Mh. Sì. <chuckles>
Ehm, no, più che altro perché in realtà, ehm, è successo diverse volte che, ehm, andassi a pranzo o a cena dalla famiglia del mio fidanzato, e loro non hanno proprio l'abitudine, no, di di di tenere
<snorts> Certo. Poi è una cosa molto diciamo, <clicks tongue> non so, di di abitudine quindi, ehm, c'è appunto chi è abituato di averlo di avere diciamo il telefono, ehm, sotto sotto mano, sotto controllo invece c'è chi magari durante i pranzi o le cene lo tiene proprio da da un'altra parte. Quindi questa cosa è molto diciamo soggettiva. E quindi, diciamo che da quello che mi stai dicendo, tu il il telefono comunque, ehm, ti piace averlo vicino ma non cioè durante i pranzi, le cene, non non è che ti metti diciamo con lo smartphone, trascurando amici e familiari. Ti p cioè ti piace averlo sotto mano, ecco.
Esatto. Esatto, sì è proprio quello. Solo che mi sono resa conto proprio della differenza perché in realtà, ehm, quando abitavo con mia mamma, no, mio fratello è uno di quei di quelle persone che gli piacciono un sacco i giochi online, ehm, quindi ha tutto il computer, ehm, organizzato nel suo modo, tastiere professionali, cuff perché è un po' in quel mondo lì, no? E non abbiamo mai avuto in realtà noi il fatto cioè per noi è sempre stato abitudine che tipo mio fratello a tavola guardasse il telefono. Cioè lui magari però intanto guarda il telefono, risponde, sente se lo chiamano dal dalla camera col computer, e quindi io venivo un po' da questo ambiente qui dove non non c'ho proprio mai neanche pensato.
Mh. Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Certo.
Anche perché poi mia mamma, magari capitava il pranzo e c'era mio fratello che guardava il tele mia mamma che vabbè non ha lì il telefono ma la sua suoneria quando parte rimbom sì ha è la tipica persona davvero che ha la
Mh-mh. <chuckles> Si sente. <chuckles> Classico!
sempre al massimo e poi non è che ha una canzoncina come suoneria, quelle con un suono delicato. No, è tipo l'orchestra, no, proprio
<giggles> Okay.
Quindi appena partiva, partiva questa questa orchestra che faceva quest'opera lirica, no, di di canzoncine quindi in realtà è è sempre stato presente. Anch'io mi rendo conto che ancora ad oggi se io vado a pranzo da mia mamma, cioè il telefono io ce l'ho di fianco al piatto, no? Invece ho un po' questo, mhmm, ehm, questo scontro di abitudini quando appunto alle prime volte andavo a pranzo, a cena dal mio fidanzato e la tavola non aveva neanche un telefono sopra. Sem
Mh-mh. Mh-mh. E lì come ti ti comportavi? Cioè, ti adeguavi a al alle abitudini di quella famiglia, o comunque sia cercavi sempre, non so, magari di non metterlo direttamente sulla tavola, però magari avercelo, non so, nella tasca del jeans, o vicino alla borsa insomma e ti tenevi magari vicino la borsa. Come come ti comportavi?
Eh il il problema è che la borsa stava in un'altra stanza. Allora a me capita spesso che io vado al tavolo col telefono in mano perché, eh, mhmm, non mi accorgo proprio. Cioè non so spie non è una giustificazione, però io m quando poi mi siedo appoggio il telefono dico: "Ecco, no ho sbagliato". Allora cosa faccio, lo infilo in tasca al mio fidanzato, che lui ha sempre quei jeans che hanno 8.000 tasche su tutte le gambe, i cargo sono, perché io ovviamente mai neanche una tasca, anche perché i vestiti da donna, non so perché, non sono pensati per avere le tasche o se ci sono minuscole, invece quelli degli uomini hanno sempre 8.000 tasche, come se dovessero andare in giro con martello e trapano sempre a portata di mano, e quindi io glielo infilo in tasca a lui, no, e glielo faccio tenere lì, perché eh, cioè, giustamente, no. Ma ma ma mi piace anche di non averlo in quel contesto perché poi parliamo, chiacchieriamo cioè, mhmm, non ne sento la mancanza, però è proprio l'abitu
<chuckles> <chuckles> <chuckles> <giggles> È vero, è ve <snorts> Certo. Però comunque diciamo da da parte della famiglia del tuo fidanzato non ci sono mai stati diciamo dei fraintendimenti riguardo il il controllare o comunque sia tenere il telefono sulla tavola mentre si pranza o si cena?
No, no, loro non hanno mai detto nulla ma, mhmm, cioè è proprio una cosa che hanno loro ma è capitato durante mentre parlassimo che uno dei nipoti, ehm, tirasse fuori il telefono e suo papà gli dicesse: "Metti vi", cioè, o sua mamma gli dicessero: "Mettilo via che sai che l non non ci piace avere il telefono". Cioè ma non lo dicevano nei miei confronti, no, però io lì ho detto: "È vero, cioè effettivamente perché lo port" ma venivo proprio da una situazione totalmente opposta perché nella mia famiglia davvero è è consuetudine, no, suona il telefono, cioè si si pranza insieme.
Okay. Mh-mh. Certo non certo. Quindi 2 mondi completamente opposti diciamo sotto questo punto di vista. Che però diciamo tenere il o tenere, o comunque controllare lo smartphone ogni tanto ci può anche stare, perché, ehm, diciamo che se eventualmente dovesse capitare un'emergenza e, ehm, il telefono è nella borsa in un'altra stanza, ti possono chiamare quanto vogliono ma, ehm, credo che, ehm, il telefono lo lo lo lo rivedi dopo <clears throat> dopo ore. Quindi, ehm, diciamo che
È ve No, è verissimo.
Sì, diciamo che quindi tenere il telefono vicino è sempre una cosa buona. Poi ovviamente ognuno ha le sue preferenze se appunto utilizzarlo mentre si è ne nei pranzi o nelle nelle cene, c'è magari chi lo sposta un attimino per mangiare. Ehm, queste sono abitudini. Però comunque avere il il telefono vicino non non è mai una un un una cosa negativa, perché appunto può capitare una qualsiasi emergenza.
Certo. Eh, che è un po' quello che mi dicevo cioè era un po' l la giustificazione che io mi davo, no, poi in realtà mi sono resa conto che era una mega scusa che utilizzavo per giustificarmi perché in 1 ora di pranzo che tu sei in famiglia che poi quando arriva il caffè tutti tirano fuori il telefono, eccetera. Però mentre proprio mangi, mangi, cioè, deve essè proprio sfortuna eh, che succeda una cosa gravissima per cui io debba essere iper reperibile. No però er era proprio questione di di abitudine anche perché poi in realtà, cioè io mi rendo conto, a me piace quando mangio cioè eh, anche quando sono a casa, no, io e il mio fidanzato conviviamo, ehm, sono abituata anche mentre mangiamo a che io metto prendo l'iPad, perché non abbiamo il televisore in cucina, prendo l'iPad, metto su una serie TV, magari guardiamo un programmino cioè, mhmm, ehm, quei format, adesso non so, ne è uscito uno in particolare su Amazon Prime che, mhmm, si chiama, i ehm, The Traitors se non sbaglio, ehm, e quindi noi ci mettiamo lì mentre mangiamo guardiamo, commentiamo. Cioè è è proprio abitudine che noi abbiamo sempre l'attenzione rivolta verso qualcos'altro, no, però ho imparato anche ad apprezzare il fatto di dire: "No però se siamo a tavola in tanti
Mh-mh. Certo. Mh. Mh-mh. Okay, mh-mh. Mh-mh.
parliamo tra di noi, ci raccontiamo la settimana, ecco". Cioè io e il mio fidanzato ci vediamo tutti i giorni, non è che succedono per fortuna non succedono grandi grandi cose di cui conversare. Anche perché poi in realtà cioè è proprio, ehm, ab comunichiamo già tantissimo durante il giorno, quindi la sera anche, ehm, ci piace guardarci un programmino perché poi ognuno fa le sue cose.
Certo, certo. Mh-mh. <chuckles> Okay, sì, diciamo sì diciamo che questa cosa è un po' anche come intrattenimento, no, co mettersi comunque sia una serie o un film mentre si è a tavola può fare sia da sottofondo ma può fungere anche da intrattenimento, essendo magari 2 persone che convivete, vi vedete già spesso, vi sentite tutto il giorno, quindi magari a fine giornata ci sta che non avete qualcosa da dire e quindi magari utilizzate, ehm, l'iPad per vedere un film o una serie TV. E quindi diciamo che comunque, mhmm, questa cosa di controllare, di avere vicino lo smartphone, è una cosa che riconosci ma che comunque le persone attorno a te non te ne hanno mai fatto diciamo un problema, tanto da fartelo pesare. Perché magari molte persone cioè, ad oggi si parla anche da dipendenza da smartphone, quindi, ehm, cioè è un argomento molto delicato e molto attuale. Quindi quello che ti volevo chiedere è: nonostante comunque riconosci il fatto che, ehm, ti piace e sei sempre stata abituata ad avere il telefono diciamo nelle nelle vicinanze, ehm, gli altri comunque non ti hanno mai fatto pesare o comunque mh, okay.
Certo, vero. No. No, no. No in realtà, ehm, cioè è proprio come abbiam detto all'inizio, no, è una questione di di abitudine, no, cioè se semplicemente 2- 2 tipologie. È ovvio che se durante cioè, se io sto parlando o l'altra persona mi sta parlando, non è che tiro fuori il telefono e intanto messaggio, e "sì, sì, ti ascolto intanto" anche se sto facendo altro, cioè rimango presente nella conversazione, cioè ci sono. È proprio il fatto di averlo lì, no, ehm, che no non è neanche
Cer <chuckles> Ti dà magari sicurezza!
Esatto, non è neanche un un disturbo in realtà che può creare agli altri, perché ripeto, è lì non è che uno mentre tutti parlano, tu ti isoli e guardi il telefono, guardi Instagram, però è proprio un cioè un un modo diverso secondo me di approcciarsi allo stesso elemento, no? Cioè ad esempio mia mamma se è a tavola e le suona il telefono la perdi, cioè lei va in nell'iperuranio perché poi quando sta usando il telefono non riesce a far 2 cose insieme. Cioè mentre invece a io ad esempio se ho lì il telefono e arriva una notifica, ci butto un secondo l'occhio ma riesco a a rimanere presente a tavola, no? Invece mia mamma va, prende gli occhiali, apre, va o
Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Certo, certo. Eh ma è anche una questione di generazioni insomma, perché comunque, ehm, a ad oggi ci sono gli smartphone che sono così veloci, rapidi, notifiche, vari social, mentre i telefoni magari, ehm, delle del delle vecchie generazioni sono ehm, era anche diverso il modo di stare al telefono, no, erano magari abituati proprio al fatto che, ehm, il il telefono, la cornetta del telefono era l'unico modo per sentire, quindi magari di era proprio l'attività principale che il t mette tutto in sospeso e c'è soltanto quello. Quindi sì.
Esatto! Certo. No ma poi mia mamma non ha proprio la concezione, cioè lei, ehm, si estranea davvero dal mondo, perché lei è capace che è a tavola, suona il telefono, lei risponde e tu dici: "Uno risponde al telefono, giustamente ti chiamano, ti sposti, no?" No, mia mamma si risiede a tavo quindi monopolizza, perché poi giustamente tutti gli altri noi stiamo zitti perché è al telefono, e monopoliz perché le ma al contrario se suona il mio telefono e io rispondo, lei va avanti tranquillamente a parlarmi come se io non stessi facendo un'altra cosa, no, cioè però se rispondo è perché sto parlando
<chuckles> <chuckles> <giggles> Sì, proprio differenze di generazione, comunque di di modi di di di vivere. E ma, ehm, con, mhmm, per quanto riguarda diciamo lo smartphone ti capit cioè magari hai dei momenti o degli eventi in cui senti che, ehm, hai più spesso la necessità di averlo sotto sottomano e controllarlo di più?
Sì, sì. Allora, s i momenti dove so, in cui generalmente ad esempio, no, mio nipote mi chiama tutti i giorni, mi videochiama tutti i giorni e io so che lui esce dall'asilo intorno alle 5 e mezza, e quindi 5 e mezza, 6 ho sempre la tendenza a buttare l'occhio, anche se sto facendo altro. Sia per non rispondergli, cioè però l ricerco, no, il fatto che lui mi chiami, perché vabbè, mhmm, siamo legatissimi, quindi lui tutti i giorni imperterrito mi chiama, se non gli rispondo mi manda il video do mi di dove mi dice: "Cosa stai facendo, perché non mi rispondi?" Però ecco, ehm, è in realtà quindi quei momenti lì dove so oppure per esempio la pausa pranzo, io so che generalmente il mio fidanzato per 10 alla 1 mi chiama quei 5 minuti prima di riprendere, quindi ho il il fatto di guarda cioè son rarissime le volte in cui ma perché perdo la cognizione del tempo, per cui non non guardo il telefono o non magari metto la suoneria quando sono 1/4 ma alla 1 perché so che magari sto facendo altro, almeno se mi chiama lo sento. Queste cose qui sì, quindi quando ho quegli appuntamenti, diciamo così, virtuali.
<snorts> Mh-mh. <snorts> <chuckles> Mh-mh. Quindi se per quando sai che ci sono delle persone che possono chiamarti fai più spesso, controlli più spesso il il telefono. Ma ehm, mhmm, ti quello l'ultima domanda che ti volevo fare a è: hai provato magari, o stai provando delle azioni oppure un una sorta di routine diversa per diciamo limitare il fatto di controllare o avere s sotto mano lo smartphone? Ad esempio non so, ehm, in alcuni momenti mettere la modalità non disturbare oppure, mhmm okay. <chuckles>
Esatto bravissima, proprio quello. Faccio questa cosa qui perché non illuminandosi il lo schermo, non mi attira l'attenzione, no? Esatto perché io comunque ce l'ho sempre lì sott'occhio però rimanendo lo schermo nero non ti viene da da dire: "Fammi vedere chi ha scritto, fammi vedere che cosa ha detto, fammi vedere che cosa vuole". Metto in modalità non disturbare, quando sono in università, quando studio, se sono al lavoro, insomma in qu nelle situazioni dove mi conosco e so che <scoffs> finirebbe così, ecco.
Non ti viene da controllare? Certo. <snorts> Certo, certo. <chuckles> Guarda allora a me fatto molto piacere fare questa conversazione in questo argomento così molto attuale e, ehm, molto importante e delicato. Quindi mi ha fatto molto piacere fare questa conversazione con te e scoprire insomma che, ehm, c'è questo controllo, questo questo controllo dello smartphone ma che non è troppo insomma, quindi ti ringrazio e spero di sentirti presto.
<chuckles> Sì. Grazie mille anche a te per questo confronto e per le domande, quindi ti ringrazio.